Oui, oui, c'est vrai.
Et heu, bah, chacun, avec son son niveau qui est qui est là, on peut connaître des des des astuces, par exemple, des choses un peu plus rapides, heu, ou voilà. Et heu, je sais qu'il y en a, heu, qui seraient à même, heu, de de faire ce genre de de commentaires ou, heu, te dire: «Bah, oui, mais en fait, là ce que tu viens de dire, heu, il y a, heu, peut-être enfin, il y a, heu, une, heu, une façon de faire, heu, beaucoup plus facile».
Mmh mh. Oui, hem, bon, tu quand tu as donc tu es prête, tu as tu as tout ton sujet, heu, tu le maîtrises, heu, bon, est-ce que tu parlais justement de critiques? Est-ce que tu ne crois pas que dans le monde, heu, de toute façon peu importe qui tu es, hem, heu, il y a toujours matière à critique. Que tu fasses du bien ou que tu fasses du mal. Donc heu, peut-être essaye de mettre ça de côté parce que des critiques ou positives ou négatives, heu heu, tout le monde en a tout le temps et donc justement essayer de le prendre, heu, avec un peu de distance, quoi.
Oui. <chuckles> Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais c'est, heu, en fait, hem, heu, si si jamais, heu, je vis ça, j'ai peur de de perdre mes moyens, tu sais, de plus savoi enfin d'être en panique totale, tu sais, à l'intérieur de moi et heu, de p soit de perdre le fil, heu, soit, heu, bah, du coup d'hésiter ou que ça se voie sur mon visage parce que moi j'ai un visage qui qui transparaît toutes mes émotions. <chuckles> J'ai du mal à, tu vois, avoir un un un filtre, heu, de neutralité, heu, et hem
Oui, oui, je comprends, je comprends. D'accord, ouais, OK. Mmh mh. Mmh mh. Oui, mais, pourquoi est-ce que tu as peur justement de montrer tes émotions? Heu, il y a rien de mal à ça, de montrer tes émotions. Bon, même si à un certain moment, bah, peut-être que tu vas hésiter sur un mot ou une phrase, je présume que tu as tes papiers quand même là. Heu, suffit que tu regardes, heu, hem tu sais, il ne faut pas voir, heu, le, mmh
Oui.
Tu veux être parfaite. Bon, d'abord la perfection ça n'existe pas, <chuckles> déjà. Hem, donc heu, moi je trouve que montrer un petit peu de justement de, heu, je vais pas dire c'est pas de la faiblesse, mais, heu, du naturel et de, heu <sighs> de montrer qui tu es, quoi, finalement, avec toutes tes émotions, heu, c'est pas c'est pas un mal, hein! Est-ce mais est-ce que toi tu le considérerais comme un échec?
Mmh, mouais, ouais, exact. De montrer mes émotions?
Oui, oui.